Il me dit: «Non, mais il faut que je t'explique» et tout, heu, «mon téléphone, il est tombé par terre, heu et du coup, il s'est pété. Et en fait, comme je devais être chez ma famille, heu, pendant tout le week-end», alors j'étais pas au courant. «Je devais être chez de la famille pendant tout le week-end, heu, ben du coup, heu, je pouvais pas rentrer chez moi pour prendre mon autre téléphone pour pouvoir t'appeler». <gasps> Il m'a sorti une histoire à dormir debout. Franchement, heu, je j ah oui non, mais
Bah Bah ouais. Mais n'importe quoi! Une histoire fantastique. <chuckles> Non, mais sérieux!
<laughs> Il me dit: «Mais je voulais absolument rentrer pour pouvoir t'appeler, mais, heu mais ma famille m'a dit quoi, pourquoi tu dois rentrer?» C'était bizarre. Oh là là, franchement les
<laughs> Et là, il y a lui qui a dit: «Non, mais où tu vas?» <laughs> il fait tous les dialogues, tu sais. Non, c'est bon en fait. <laughs>
<laughs> <laughs> Non mais, tu vois en fait pourquoi maintenant en fait, tout ce qui est dîner élégant <chuckles> de
Exactement. En fait, c'est ça. Je pense que il y en a qui vont se ils vont se dire: «Beh ça y est, j'ai fait mon taf. Je l'ai emmené au dîner le jour de la Saint-Valentin. Maintenant, je suis tranquille jusqu'à la prochaine jusqu'au prochain, hem, événement quoi».
Ça c'est, heu, franchement, heu ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. <chuckles> Oui. Non mais c'est pour ça qu'en fait, j'ai j c'est pas que j'y crois plus, mais, heu, en fait, moi ce que j'y crois, c'est vraiment les trucs où, la personne, elle fait un truc par rapport à ton à toi, tu vois. Pas pour, heu juste en mettre plein les yeux, heu parce que voilà le le ce celui-là par exemple, celui dont je te parle, avant de partir à ce week-end-là, il m'a emmené dans un magasin genre, heu, Sephora et tout. Et, heu, moi j'étais en train de sentir les parfums, je lui dis: «Ah ouais! Ca c'est le mien» et tout. Et en fait, quand j'ai eu le doc le dos tourné, il m'a acheté le parfum, tu vois? Genre ouais, mais genre le truc à cent cent balles, quoi! Enfin, 100€ ou 120€, tu vois? Et genre je lui dis: «Waouh!» et tout, mais en fait OK, tu m'offres un cadeau, mais en fait 24 heures après, tu disparais. Donc en fait, c'est quoi le
Oui, c'est ça. Mmh mh. Waouh! OK, ça, c'est cool. OK. Beh en fait, c'est ça pour assurer les arrières. Mmh.
Mais oui! Tu vois? Mais c'est ça. C'est qu'en fait, tu crois que je vais pas, heu pas capter qu'il y a un problème!
Oui, c'est ça.
Donc moi, je suis de la team soirée barbecue <chuckles> avec les amis.
Ouais, franchement, mes soirées barbecue, il y a pas trop ce genre de problème en général, hein. <laughs> On est on a d'autres chats à fouetter, on a une partie de pétanque qui nous attend. <laughs>
Ah ben, non! <chuckles> Ah ouais, ouais! Non mais <laughs> On a les merguez sur le feu. <laughs> C'est tellement mieux, franchement. <chuckles> On va pas s'habiller comme, heu <laughs> ah ouais, non mais, heu ouais plutôt, heu, voilà enfin tu viens en jeans, baskets, c'est très bien. <laughs> Bah ouais! Même si, tu vois, enfin c'est sympa quand même de s'habiller pour une soirée, genre pour aller danser machin, mais voilà! Exactement! Exactement.
Ah ouais, ouais! <laughs> Ah ouais, non. Tout ça pour, heu ouais. Exactement. Bah tu t'habilles pour tes copines, hein. Moi, c'est ce que je fais, hein.
Mais toi, tu as jamais eu un dîner, heu, élégant? <chuckles> Heu
Un dîner élégant et quand? Heu, si si j'en ai eu plein. Mais heu
Ouais. Ouais.